อืม ใช่ ใช่ครับ เพราะว่า ครับ
และที่สำคัญ ก็คือ ผมไม่แน่ใจ คุณอยู่กรุงเทพใช่ไหมอะ? คุณกล้ากินน้ำประปาหรือเปล่า?
อ๋อ อ่า ผมก็เคยใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันครับผม ช่วง ซึ่งช่วงเด็ก ๆ ช่วงนั้นเนี่ย เขาก็จะมีการเริ่ม เริ่มที่จะประชาสัมพันธ์ ใช่ไหมครับว่า น้ำประปาทานได้ อะไรอย่างงี้ ครับผม ผมก็
อ๋อ ใช่ ๆ มีรณรงค์ประสานงาน แต่ แต่เราไม่ค่อยมั่นใจนะ คนไทยด้วยกัน
อ่า ณ ตอนนั้นตอนเด็กอะ ผมไม่คิดอะไรมาก ผมทาน ผมดื่ม แต่ว่าเราก็ดื่มไปจน จน อ่า จริง ๆ มันก็มีการรณรงค์ให้ความรู้มาเรื่อย ๆ นะครับผมว่า อุ๊ย มันทานได้ มัน มันมีสารอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่า? บางทีเรากินเข้าไปเนี่ย เรากินได้ แต่มันเกิดการสะสมไงครับ พอเราเริ่มโตขึ้น เริ่มมีชุดความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาว่า เฮ้ย เรา การบริโภคน้ำสะอาดเนี่ย เป็นสิ่งจำเป็น เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรานะ ก็แน่นอนครับ บางทีเราก็ยอมที่จะติดเครื่องกรองน้ำดีกว่า อย่างน้อยมันก็คือสบายใจกะ กะ กับตัวเราอะนะครับผม เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับผม แล้วก็พอดีช่วงนั้นเนี่ย ข่าวเรื่องของ อ่า คุณ คุณ คุณ บิ๊ก D2B ใช่ไหมครับผม ช่วงนั้นน่ะ อ่า ที่คอน กำลัง กำลังดังอยู่ด้วย ใช่ครับผม ก็คือจมน้ำ แล้วก็ อ่า ได้รับ ซ อ่า เป็น เขาเรียกว่า เป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับผม เข้า ท อ่า เข้า เข้าสู่สมองเนี่ย เลย ทำให้คนเนี่ย เริ่มมาตระหนักมากขึ้นครับผมว่า เราเนี่ย ควรจะบริโภคจากแหล่งน้ำที่สะอาด อะไรแบบเนี้ย ครับผม ก็ ณ ตอนนั้นน่ะ ข่าวนั้นน่ะ ก็คือผมคิดว่าเปลี่ยน เปลี่ยนแบบว่า วิถีชีวิตของคนไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม บางคนเนี่ย คือง่าย ๆ ใช่ไหมครับ ไปดื่มน้ำตามลำคลอง ตามอะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ แต่เดี๋ยวนี้ต้องระวังเลยนะครับผม อือ อืม ครับ
ใช่ ผมก็กิน <chuckles> ใช่ครับ อืม ใช่ ครับผม ใช่ครับ ครับผม อ๋อ ใช่ ๆ ครับผม ครับ อะฮะ อ๋อ ที่จมน้ำ ใช่ ใช่ ๆ ๆ ในสมอง ครับ อืม ครับ อา ครับ แต่ อา อะฮะ อา อาฮะ ซึ่งมันแปลกนะ ผมเคยไป ช ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอก 2-3 เดือนเนี่ย อย่างที่แคนาดาเนี่ย ไปเช่าบ้านอยู่ เจ้าบ้านเขาบอกเลยอะ น้ำจาก ไหน รองจากก๊อกเลย เฮ้ย ซึ่งผมก็ตกใจ คือถ้าผมอยู่บ้านน่ะ ผมจะไม่กินน้ำโดยตรงจากก๊อก ใช่ไหม ทั้ง ๆ ที่เราก็รู้แล้วล่ะ น้ำประปากินได้ แต่ที่นู่นเนี่ย ทำไมเรามั่นใจ เรากล้ากิน
ครับ ครับ ครับ ครับผม ครับ ครับ อืม ครับ